Entendi, deixa eu ver se eu entendi, hã, tua filha já cresceu hoje, tu já tá já tá ou é criança ainda? Como é que é? Só para entender o cenário, né.
Ah sim, claro. Hoje ela já tem hoje ela é adolescente. Isso aconteceu na época da infância dela mesmo, quando ela era bem pequena. É.
Aham, entendi. Na infância, entendi. E e isso hoje, você continua trabalhando mas você tem menos tempo, por exemplo, de que eles chamam translado, que as pessoas dizem de locomoção entre o trabalho e a casa. É menor o tempo, já melhorou isso?
Sim. Ah sim, isso já houve uma evolução. O o caso que eu contei da minha filha, realmente, acho que foi o ápice, assim, da dessa desse meu desse meu drama, é, exatamente. Hoje ainda existe ainda trabalho, mas menos, então
Pode. Uhum. Essa fase, né, eu chamo de fase, né. Eh, e e esses oi. Entendi, mas em termos de horas de trabalho continua normal, assim, ou tu também reduziu só para o que que tu tem de tempo livre? Eu quero entender a tua rotina, né. O que que hoje tu consegue equilibrar no sentido, quantas horas do dia eu dedico ao trabalho, quantas horas de do dia eu dedico para mim, para minha família, para entendeu Comigo, né. Como é que está isso? Mais equilibrado?
Ah, sim. Uhum, uhum. É, é, ain tá mais equilibrado do que naquela época, mas ainda é uma questão para mim, porque por exemplo, eh, eu trabalho hoje de casa, então assim, aquela 1 hora e meia para chegar no trabalho e 1 hora e meia para voltar para casa, ou seja 3 horas que é muito, eu já não perco mais. Mas muitas vezes eu ainda tenho que trabalhar alguns finais de semana e eu gostaria, de repente, de passar aquele final de semana que hoje eu tenho aquela filha, mais um filho de 5 anos, então eu queria ter mais tempo para os dois e às vezes eu acabo, hã, não conseguindo. Isso me deixa um pouco frustrada. Eh, claro que hoje, eh, com relação ao que eu te falei, aquilo foi só um exemplo mesmo de um outro momento, assim, que ali foi um pouco mais difícil. Mas hoje eu ainda sinto um pouco essa ah, essa autocobrança mesmo, de, de repente, será que eu deveria buscar um trabalho diferente, será que eu deveria buscar algo novo para fazer? Porque aos pouquinhos eu comecei a trabalhar um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, eu trabalho de casa, mas muitas vezes, a minha filha chega da escola e a gente não conversa porque eu ainda estou trabalhando, né, e aí eu terminei de trabalhar e eu vou fazer o jantar da família. E aí eu vou fazer colocar uma roupa para lavar, enfim, então no final eu acabo trabalhando desde a hora que eu acordo até hora que eu vou dormir. E falta tempo ainda para ela, sabe. Não é mais como não estar em casa, eu estou em casa, mas ainda não consigo ser presente por conta dos afazeres de casa e do trabalho.
Uhum. Hum. Uhum. Uhum. Uhum. Ixi.